Hallo. Du, äh, ich habe ein kleines Problem ein kleines großes Problem, und hoffe, dass du mir wirklich 'n bisschen weiterhelfen kannst. Und zwar, ich habe ja das Gefühl, dass ich am Ende des Monats wirklich n nicht mehr genug Geld habe, um um quasi über die Runden zu kommen. Ähm, habe versucht, vieles viele Kosten zu, ähm, reduzieren, aber das langt trotzdem nicht. Hast du da vielleicht einige Tipps, Tricks, die du mir die du mir mitteilen könntest?
<chuckles> Hm, ja, bestimmt. Können wir uns ja mal zusammen anschauen. Ähm, ja, also erstmal das Problem haben natürlich super viele, dass äh, da bist du <chuckles> absolut nicht allein. Ähm, wie ist das denn? So, das ist wahrscheinlich auch immer unterschiedlich, aber so grob im Durchschnitt, wie viel Geld, würdest du sagen, fehlt dir dann am Ende des Monats?
Mhm. Also, am Ende des Monats würde ich mal sagen, ungefähr knapp 1.000 1.000 €. Und, ähm, das sind ja wirklich so die Ausgaben, die ähm, die schon so halt diese Festkosten, die die reißen ja einen schon ziemlich weit runter. Äh, das sind da jetzt die die Miete, ähm, die Schule für die Kinder, ähm, das Auto, was wir dann auch bald jetzt abbezahlen in 2 Monaten und darauf, äh, darauf freuen wir uns ja schon. Ähm, das da da wird dann auf jeden Fall auch 'n bisschen 'n bisschen extra Geld übrig bleiben, und, ähm ja, gut. Äh äh hm, Benzin und und und und Telefon und wegen Fernsehen und da ist ja auch und die Kreditkarten und dann ist ja fast nichts mehr übrig geblieben. Und wir haben noch nicht mal, äh, gegessen und getrunken, ne? Das ist äh, das ist wirklich ja, das das wird richtig knapp bei uns.
Okay. Mhm. <chuckles> Ja, klar. Mhm. Oh je, ja. Ja. Okay, also, <clears throat> sagtest Miete, äh, ist die denn
Mhm.
wenn du jetzt so in eurer Gegend das vergleichst, ist die besonders hoch, oder würdest du sagen, die liegt da in der Mitte?
Äh, ich würde sch schon sagen, die liegt ein bisschen höher als als der Durchschnitt und der der der Grund dafür ist auch, dass das Schulsystem hier, ähm, besser ist als in anderen Regionen und d das war schon so die Kalkulation, die wir dann auch gemacht haben mit meiner Frau. Äh, uns hier zu, ähm hi hier umzuziehen wegen dem Schulsystem, wegen den Kindern. Und, ähm, also, quasi so 'ne so 'ne Investition in in in in deren Kultur und und und in deren Wissen und d das äh, d das ist auch etwas, wo wir wo wir auch sagen, da da wollen wir auf jeden Fall nicht woanders hinziehen, nur um etwas Geld zu sparen. Ähm, ich glaube so die größten ja, die größten Ausgaben sind wirklich so, das das Auto, ähm, wie gesagt, im im Februar zahlen wir es jetzt komplett ab. Ähm, da das ist auf jeden Fall 'n Riesen äh, Riesenkosten, äh, den wir dann auch einsparen, aber die die die Kreditkarten, also, da da da fühlt man sich ja wirklich wie im, ähm, Treibsand, also, j je je mehr du wirklich versuchst, aus den aus den Kreditkartenschulden rauszukommen, denn denn desto mehr zieht dich das dann noch 'n bisschen runter und ich weiß gar nicht jetzt
Ja, okay. Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
<snorts> in welcher Reihenfolge wir die Karten abzahlen sollen, oder <chuckles> das ist ja.
<snorts> Oh, je. Ja. Ja, okay, klar. Das ist natürlich wirklich, das, äh, ist ja auch belastend dann im Alltag, klar. Ähm, aber gut, dann ist ja auf jeden Fall also dann habe ich rausgehört, die Miete da äh, das auf jeden Fall kein Posten, der zur Disposition steht, da äh, das is ist auch absolut nachvollziehbar, dann, ähm, Auto ist im, äh, Februar abbezahlt. Das ist ja schon mal 'n Lichtblick dann. Also, du sagtest ab, da dann wird's ja dann auch dementsprechend besser ab dem Zeitpunkt.
Mhm. Genau. Genau. Genau, genau.
Ähm, klar, jetzt muss man no natürlich noch bis dahin irgendwie kommen, ne, klar. Und auch dann ist das Problem ja wahrscheinlich, äh, nicht in Luft aufgelöst, ähm
<chuckles>
Ja, also, wie ist es so mit mit, ähm, Ersparnissen oder ich weiß nicht, irgendwie kurzfristigen Einnahmen, irgendwelche Remote-Jobs vielleicht, oder, ja, irgendwo, wo noch Geld herkommen könnte? <snorts>
Ja, mit den Remote-Jobs genau, genau. Also, mit den Remote-Jobs da, ähm, habe ich schon einige ähm, einige Applikationen ausgefüllt, ähm, leider kam noch nichts zurück. Am am Wochenende bin ich auch, ähm, Deutschlehrer für die englischsprachigen Kollegen hier. Also, das ist ja schon mal so 'n so 'n bisschen extra Einnahmen. Ähm, wa wa was was natürlich auch 'n bisschen hilft, aber, äh, nicht, um diese extra 1.000 € dann, ähm, zu zu decken. Aber das macht au auf jeden Fall 'n Unterschied, ähm, weil ich mache das ja nur einmal einmal in der Woche samstags und, ähm, d d das hilft schon. Äh, wie gesagt, wir versuchen auch, äh, andere Kosten 'n bisschen runter zu senken, ob das jetzt diese diese diese Abokosten sind für für Netflix o oder Fernsehen oder irgendwelche Bücherkosten oder oder oder Zustelldienste, die dann die dann das automatisch dann auch, sagen wir mal, das Essen oder d ähm, für unseren Hund dann auch a automatisch dann rausschickt. Das haben wir dann auch jetzt gekündigt. Aber das sind, wie gesagt, so kleine das sind das sind kleine Beträge im im Vergleich zu was wir dann wirklich brauchen. Ähm, jetzt zusätzlich ja, zusätzlich kommt jetzt meine äh, meine meine Schwiegermutter zu Besuch und d das das wird dann auch 'n bisschen, ähm, finanziell besser, weil wir jetzt auch unsere Tochter dann vom vom Aftercare, also nach der Schule quasi Kita dann nicht mehr zahlen müssen. Das macht dann auch 'n bisschen Unterschied. Also, das könnte dann wahrscheinlich helfen mit der mit der Überbrückung bis zum bis zum Februar.
Oh. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, gut, da w Ah ja. Mhm.
Aber wenn sie dann wieder weg ist, äh, dann sind wir wieder bei, äh gleich am Start. Hm, das also, da da da versucht man wirklich alles um, ähm
Mhm.
<sighs> Um um um um aus diesem Loch quasi rauszukommen.
Ja klar. Also, das, ähm dass du da diesen Lehrerjob, äh, hast am am samstags immer. Das ist ja schon mal super. Also, das, äh, ist klar. Das ist, äh, dann nicht ausreichend, äh, insgesamt. Aber es ist ja immer noch besser als als nichts, ne? Ähm, ist ja auf jeden Fall 'n Posten, der dann hilft. Und wenn dann deine Schwiegermutter auch kommt. Das, äh, ist ja auch noch mal 'ne Entlastung dann, genau. Ähm
Mhm. Ja, ja, genau. Mhm.
ja, ansonsten, du hast einiges aufgezählt, so, äh, so kleinere Ausgaben, äh, sagtest klar, das ist jetzt nicht so das sind jetzt nicht so die Riesensummen, das ist nicht das, was am Ende fehlt. Aber ich sage mal, sowas summiert sich ja unheimlich schnell. Also, äh, da gibt's ja, wenn man du hast jetzt zum Beispiel Abos genannt, so allein diese Abos können sich ja schon so krass summieren, ohne dass man's so wirklich dann aufm Schirm hat, ähm, wenn man jetzt beispielsweise da diese ganzen Streaming-Sachen hat, ähm, ich weiß nicht, habt ihr da habt ihr da mehrere?
Mhm. Genau. <chuckles> Wir hatten äh, wir hatten 8, äh wir haben das jetzt runter reduziert auf 4. Und und also, g genau, das das das macht das macht ja schon einen Unterschied von, äh, knapp 50 bis 60, äh, Euro im Monat. Und, äh, was wir dann auch zusätzlich versuchen, ist so viel wie möglich zu Hause zu kochen, ähm, weil wir dann auch äh, äh, genau, weil wir dann auch da, also, an an an der Front auch 'n bisschen 'n bisschen Geld einsparen wollen. Nur fühlt sich das jetzt auch 'n bisschen so an, dass, ähm, fürs Kochen brauchen wir jetzt auch extra Zutaten und dann kaufen wir natürlich mehr dafür. Und ist das, das Gleiche oder oder sparen wir wirklich Geld? Das ist jetzt auch so die Frage, wenn wir jetzt also, wir kochen viel zu Hause. Äh, ich würde mal sagen, äh zu 95 % wird wird wird, äh, gekocht und dann 5 % dann, ähm, mal ab und zu mal draußen uns was ge ge gegönnt. Aber dann fühlt man sich auch 'n bisschen, ähm da hat man schon 'n bisschen so diese die dieses Schuldgefühl, wenn man auch draußen isst, obwohl man das jetzt, wenn man's also, 5 % im Vergleich zu wie viel wir eigentlich zu Hause kochen, ist ja nicht ist ja überhaupt nicht viel. Man man fühlt sich halt trotzdem schuldig.
Ja, das ist ja das ist ja schon mal gut. Ja. Mhm. Auch sehr gut. Mhm. Ja. Ne, eben. Ja, klar. Das ist ja das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, wenn man dann, äh, eigentlich versucht, an jeder Ecke zu sparen. Aber ich sage mal, ähm, man kann sich ja auch nicht, gar nichts gönnen. Also, es ist ja irgendwo dann auch was, was man mental dann auch braucht, sonst äh
Mhm. Genau.
sonst ist man da so in diesem Strudel drin, dass man da wirklich, äh, auch mental gar nicht rauskommt. Also, da kann wenn man dann mal, äh, auswärts isst, das kann schon für die Seele echt super sein, aber, ähm, eben diese 5 % das ist ja wirklich wenn ihr so viel zu Hause kocht, das ist ja schon mal absolut super. Ähm, das ist nämlich gerade Essen und generell Einkäufe sind natürlich auch nochmal so 'n Posten, wo man auch echt viel sparen kann. Äh, ich weiß nicht, ob ihr da zum Beispiel auch so, äh, sehr drauf achtet, wie ihr einkauft, dass man, äh, jetzt nicht in den teuersten Supermarkt geht, dass man immer guckt, was ist gerade im Angebot einfach dieses ja, dieses clevere Einkaufen. Inzwischen hat ja auch fast jeder Supermarkt 'ne App, die, äh, wie ich finde auch wirklich, äh da kann man auch noch mal ordentlich was sparen, wenn sich das summiert, ne? Ähm, achtet ihr da auch so drauf?
Mhm. Ja, genau. Okay, super. Mhm. Genau. Also, wir versuchen schon, uns auch gesünder zu ernähren und, äh, Bioprodukte sind ja auch nicht gerade die günstigsten ne? Also so also für uns ist die Gesundheit auch sehr, sehr wichtig. Ähm. Wo du jetzt mal kurz das Thema angesprochen hast, mit dem mit den zusätzlichen Ausgaben beim beim Kochen. Also ich erwische uns ja schon, dass wir jetzt diese diese Impulskäufe auch auch haben, wenn wenn wir jetzt erstmal mal kochen, äh äh, wenn wir's auch mal einkaufen. Also, man kennt das ja, so du du du du kaufst genau das, was du brauchst, und auch hier mal 'n bisschen Schokolade und da mal die Süßigkeiten. Ähm, <chuckles> das das rappelt sich ja dann auch auf. Und ich habe auch gemerkt, dass wir uns auch 'n bisschen, ähm, e ehrlich anlügen und sagen: „Ah ja gut, 'n bisschen ist das schon okay,“ aber jedes Mal ein bisschen ich glaube, da müssen wir 'n bisschen bisschen genau, da müssen wir da schon 'n bisschen ehrlicher dabei sein also, ähm, ja, mit den mit den Impuls k äh, Einkäufen, da da da das müssen wir 'n bisschen weiter zurückziehen wie du schon gesagt hast, äh, es macht nicht viel aus, aber das das summiert sich ja dann auch.
Mhm. Ne, das stimmt. Mhm. Ja, klar. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Ist dann nicht mehr' n bisschen, ja. <chuckles> Mhm, genau. Das ist eben einfach einer dieser ja, hunderten von Posten, die man halt einfach hat im Monat, ne, und da, äh das ist wirklich super schwer, also, so das dieses Geldproblem, das haben ja super viele Leute. Ähm, es ist anstrengend, aber man muss da irgendwie gucken, dass man an an jeder Front irgendwie schaut: „Okay, was ist wirklich nötig, äh, wa auf was kann ich womöglich verzichten.“ Und dann ist das dann fehlt vielleicht am Ende trotzdem noch was, aber dann sind's vielleicht nicht mehr 1.000, sondern 300 oder 400, das wäre ja schon 'n Fortschritt, ne?
Mhm. Ja. Ja. Genau, genau. Das wäre auf jeden Fall 'n Fortschritt, aber auch 'n zusätzlicher Druck dann auch, also wenn ziemlich entlastend auch. Also noch 1, 2 Monate und dann ist das Auto abbezahlt. Darauf darauf hoffen wir. Du, vielen Dank, viel ja, vielen Dank, dass du die mir, äh dass ich mir das aus der Seele reden konnte. Danke dir dafür.
Ja. Ja, das glaube ich. Ja, sehr gerne. <chuckles>
Jo, bis dann. Tschau, tschau.
Bis dann, tschau.